Bah, déjà parce que c c'est trop bon, parce qu'en plus tu sais c'était le fromage de d'à là-bas, on a on a mangé le gouda, le fameux gouda. Et, heu en plus de ça, bah tu avais les petites vaches qui étaient avec nous, qui enfin tu sais qui étaient curieuses, qui venaient, à un à un moment donné ma conjointe elle s'est fait lécher par une vache, la pauvre! Ouais ouais! <laughs> Enfin, goûter.
Ah, génial! Mmh. Ah ouais? Elle s'est fait lécher? Oh, pff. Ouais, bah, tu préfères qu'elle te lèche, plutôt qu'elle te tape avec les les les sabots. <chuckles>
Oui oui, mais c'est vraiment curieuses, donc du coup on leur a donné, heu, quelques, heu, enfin on leur a donné quelques petites feuilles de salade qu'on avait, heu, du coup, elles étaient trop contentes et c'est c'était vraiment un moment, heu, de fou et donc du coup, on commence à continuer à marcher, heu heu, on continue, on continue, on continue jusqu'à ce que la tem une tempête arrive. Beaucoup de vent qui arrive d'un coup, heu, la pluie et tout. Ouais, c'est on s'est fait surprendre, mais après en même temps, c'est de notre faute, on aurait dû regarder la météo au préalable.
Ah! Tu m'étonnes. Ah, mince! Ah, c'est arrivé d'un coup? Mmh. Ouais, bon, mais j'imagine que, dans ce moment-là, tu es p tu es voilà, de toute façon, tu as pas le choix là, tu il faut faire avec, hein.
Exactement. Et! Bon, on on continue de pêcher. Bon, la tempête a commencé à être un peu plus forte. Il commence à y avoir vraiment la pluie, heu, c'était un rideau de pluie. Là, par contre, il fallait on n'avait pas anticipé à ce point, pas de parapluie, rien, on avait un petit K-way.
Mmh. Ah, ouais! Et vous étiez couverts, ou pas du tout? Ah, vous aviez juste un petit K-way?
Bah, un petit K-way, mais sauf que quand il pleut trop, heu, bon, ton K-way, finalement, heu, il sert plus à rien, quoi <laughs>
Il sert à rien, ouais. Oui, on est d'accord, ouais.
et et donc du coup, bon, heu, on on essaie de s de repérer un petit coin. Effectivement, un peu plus loin, il y a une sorte de forêt, hein, beaucoup, beaucoup d'arbres, heu, hem, et
OK. Il y avait pas de il y avait pas d'orage?
Non, non, non, c'était vraiment une tempête de pluie, de vent, quoi, et
Ah! OK, OK, d'accord. Ouf, ouais, tu allais pas de mettre sous les sous les arbres, alors qu'il y a les éclairs, hein. <chuckles>
Oui. Et un corps de ferme. Abandonné. Enfin, abandonné ouais et donc du coup on se réfugie là, heu
OK. D'accord. Vous croyez abandonné, du moins.
Mmh. Exactement, c'est très important ce que je te dis, on croyait qu'il était abandonné. Parce que tout était défraichi, tout était un peu rouillé, il y avait un vieux tracteur, heu, qui était en train de moisir un petit peu dans un coin de dans le coin de de du ranch-là, du du truc. Heu, et donc nous, on se mets au bord, heu, on, il y a v beaucoup de pénombre, on voit p quasiment pas à l'intérieur. Non c'est très très très sombre, mais on sent que c'est grand, parce que ça résonne un petit peu et voilà et
D'accord, ouais. Mmh. D'accord. Ah, vous êtes rentrés, heu, carrément dans le truc, du coup?
Bah oui, heu, attends, il y avait la pluie, le le v il faisait froid. D en plus, sais d'un coup, il fait froid. Ah c'était horrible les con les c a la la les conditions se sont vraiment dégradées donc du coup on commence à voilà, on avait heureusement on s'était pris tu sais une petite un téléphone pour 2, heu, bah pour les photos forcément. Moi j'avais laissé mon téléphone à appart et heu, du coup on commence, on se dit: «Bah écoute, viens on se regarde une petite série Netflix et on mange notre dessert». Parce qu'on n'avait pas on n'avait pas trop faim pour le dessert, mais on s'est dit: «Bah vas-y, let's go.
Ah! Ah oui, tu m'étonnes, oui, je comprends. Ouais. Ouais. OK. Mmh, ah! OK, ouais, très bien.

<laughs> Donc du coup voilà, heu, pourquoi, heu, la Hollande est un pays qu'on où on y va, tu sais, dès qu'on a un petit week-end, même un petit week-end, hein 3-4 jours. Là, tu vois on y a pas été longtemps, hein. C'est c'est c'est pas forcément des
Ah ouais! Ah ouais, mais vous allez déménager là-bas, vous êtes trop fan! <laughs>
<laughs> Attends, parce que là ce qui nous est arrivé. <laughs> On ça nous a un petit peu perturbé, donc du coup, heu, on on on réserve un un Airbnb du côté de Bergambacht, donc heu, Bergambacht, c'est, heu, au sud de la Hollande, heu, à côté de Gouda. Tu vois? Donc heu
Ah! OK. D'accord, OK, très bien je vois.
donc heu, voilà, on se on était dans en Airbnb ici, dis-toi que
C'est une petite ville?
Heu, ouais, ouais, c'est toute petite ville et en fait, heu, heu, tu sais, on avait un un délire, une private joke avec ma conjointe, comme quoi, mon rêve, c'était de pêcher de ma fenêtre. Tu sais, je lui dis: «Ouais, moi, mon rêve, c'est de pêcher de la fenêtre, et cetera». Pour rigoler, bien sûr, je je voilà et elle l'a réalisé. Ouais. Ouais, ouais, quand même, tu as compris. <laughs>
OK. Ah ouais! OK. Ouais, heu, pour rigoler mais quand même, quand même. Pour rigoler mais bon c'était un petit voilà, ouais. <laughs>
Tu as tout compris! <laughs> C'est, heu, rigoler, mais bon, c'est d quand même des petits appels de phares. <laughs> Et elle a pris au mot ce que je lui ai dit et elle m'a trouvé un truc où, le en fait, c'était, heu, une petite propriété, dans un corps de ferme et en fait, tu avais une, heu, une un un canal, heu, qui était devant et je pouvais pêcher de ma fenêtre, littéralement et pour rigoler, je l'ai fait
Je je vois ouais. Wow génial!
bon, bien évidemment, j'ai pas pêché d enfin j'ai évité de pêcher trop longtemps, parce que bon, bah c'est pas cool pour le poisson. Tu imagines, tu le pêches, heu, tu es en hauteur, le poisson il tombe, heu, enfin, tu vois c'est pas cool pour le poisson quoi, donc du coup, par par respect, j'ai rigolé, elle m'a filmé pour envoyer à mon père parce que du coup, heu, mon père était aussi dans cette private joke parce que du coup, c'est un pêcheur aussi, donc forcément, heu, voilà. Exactement, tu as compris. <laughs>
Ouais. Ouais, en effet, d'accord. Mmh. D'accord, OK c'est un truc familial, ouais. Lui, il avait il avait jamais pêché, depuis une fenêtre du coup?
Alors lui, il a fait mieux que ça, lui <laughs> il s'est réservé un un chalet en plein milieu d'une sur une île de au milieu de l'eau. Lui, il a fait encore mieux.
Ah! Ah! Ah bah d'accord, OK d'accord, tu as encore du level, heu, il y a encore du niveau à atteindre, tu es pas arrivé, heu, c'est encore le le p le papa, quoi.
<laughs>